Also, ich bin, äh vor Kurzem habe ich ein, ähm, Baby bekommen und ich bin seit Neuestem, also, jetzt Mama. Und ja, es ist schon sehr extrem, muss ich sagen jetzt, ähm, unseren mit unserem Alltag und, ähm, also, die Umstrukturierung. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte das ich habe das natürlich nicht so extrem erwartet, ähm, wie das bei mir jetzt ist. Und manchmal weiß ich schon g also, ich weiß manchmal nicht, wohin mit mir und, ähm, habe das Gefühl, dass das Baby meine komplette Zeit, ähm, einnimmt.
Mhm. Und und ich meine, das ist ja 'n Stück weit auch zu erwarten. Und habt ihr das hast du das mit deinem Mann gut abgesprochen, dass ähm, dass die Aufgaben gut verteilt sind?
Ja, also, ich meine natürlich, if ich habe g wir hatten schon wir haben gewusst, wir möchten jetzt, ähm, die Familie gründen und haben uns natürlich auch damit, äh, auch also, ich habe das sch mir die Einstellung ich habe die Einstellung schon gehabt, dass hier natürlich, äh, das 'ne große Veränderung wird. Aber ja, also, ich muss sagen, ich ich habe manchmal das Gefühl, dass ich vielleicht, ähm, meinen meinen Alltag eben nicht, äh, perfekt strukturiert h habe und, äh, das mich dann manchmal echt überfordert. Aber ich weiß manchmal auch einfach nicht wie, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Und, äh, vielleicht ist es gut, das anzunehmen. Also, dieses Gefühl ist halt da, und ich glaube, das Beste bei Gefühlen ist immer, die aufrecht anzunehmen und zu sagen: „Die sind da, das, ähm, ist so“, und zu schauen, vielleicht dann danach dann mentale Lösungen dafür zu finden. Aber ich glaube, der wichtigste Ansatz wäre vielleicht anzunehmen, dass es so ist, ähm, weil ich glaube, das macht schon mal viel auf. Also, ich glaube, ähm, wenn man okay mit dem wird, was es ist, auch wenn's jetzt vielleicht nicht das Ideal ist, macht das 'n vielleicht 'ne Öffnung, wo man dann vielleicht, äh, Möglichkeiten sieht, die man vielleicht vorher durch den durch die Erschöpfung oder durch s diese Enge, die ja auch 'n Stück weit auch da ist, äh, nicht da waren.
Mhm. Mhm. Ja, äh, g ja, also, ich ich bin ich glaube einfach, dass, ähm ich oftmals einfach, äh, die die die Erwartung habe ähm, oder die Erwartungen so habe, die wie ich sie früher hatte einfach und oder ja, ich ich weiß manchmal einfach nicht, <chuckles> wie ich mich um mich selbst kümmern kann noch, wenn ich wirklich den ganzen Tag einfach mit dem Baby beschäftigt bin. Und ich muss auch sagen, dass mein Mann ähm, ich manchmal das Gefühl habe, er macht einfach noch n nach wie vor das, was er vorher getan hat und er er hat auch weiterhin seine Hobbys und für mich ist es eher so, äh <blows air> ich habe einfach keine Zeit, nicht mal für mich selbst. Und ich, ähm ja, ich habe auch mit ihm schon mal da drüber gesprochen, dass ich einfach das Gefühl habe ähm, dass mir das zu viel wird. Aber, ja, für meinen Mann ist es halt auch so, er sagt: „Ja, ich ich muss natürlich auch arbeiten und möchte ja dann auch 'n bisschen Auszeit für mich.“ Und ja, manchmal ist es so 'n bisschen schwierig, dass ich wirklich nicht weiß, wie ich mir das alles einteilen kann, dass das, ähm, auch gut funktioniert bei uns im Alltag.
Hm. Spürst du da Wut im im im in der Verbindung mit deinem Mann, also, Wut gegenüber ihm?
Ja. <sighs> Ja, also, manchmal muss ich ja, muss ich wirklich sagen und es und es artet dann auch zum Streit aus, weil, ähm, er macht halt nach wie vor, ähm, seinen Sport und und geht dann halt auch abends oft, ähm, dann no ins Fitness, und und ich bin dann halt einfach mit dem Baby allein und muss dann schauen, wie ich ähm, wie ich dann klarkomme und, ja, da bin ich dann schon mal echt 'n bisschen wütend, weil ich mich dann so 'n bisschen alleingelassen fühle.
Mhm, und und wie reagiert er drauf? Also, kann er deine Wut annehmen und deinen Schmerz? Oder reagiert er mit auch Wut und, ähm, und, äh, g ist quasi dann auf Abwehr und Kampf?
Mhm, also, oftmals ist es doch eher so 'ne Abwehr und er ähm, er er kann es schon irgendwo nachvollziehen, aber, äh, vielleicht ich glaube einfach, er sagt das oftmals nur so, u um mir einfach 'n besseres Gefühl zu geben, aber ich glaube, dass er einfach ähm, ja, für ihn ist es eher so: „Ja, wir natürlich, du bist jetzt die Mutter.“ Und ich ich stille zum Beispiel natürlich auch, und er kann mir da auch nicht helfen. Aber, ähm, ich habe ich habe einfach das Gefühl, dass er dass er so s die diese klassische Rollenverteilung für ihn halt ist: „Okay, du bist jetzt die Mutter, du bleibst jetzt zu Hause mit dem Baby und ich gehe ich mache weiterhin mein ähm, ich gehe natürlich in die Arbeit und brauche dann auch einfach die Auszeit für mich.“ Und, ähm, es artet einfach wirklich oft zum Streit aus, und ich weiß dann manchmal gar nicht, was ich wie ich ihm das auch erklären könnte oder was ich tun kann, um um mich da 'n bisschen, ähm ja, einfach äh, ja, mir 'ne Auszeit auch zu geben. Und ja.
Hm, und hast du schon mit Freunden oder Familie oder so drüber gesprochen, und haben die vielleicht 'ne Idee? Oder gibt's da auch bekannte Freunde, die deinen Mann auch kennen und die vielleicht da über wo quasi über über Ecken, ähm, Kontakt mit ihm aufgenommen werden könnte? Weil also, ganz klar ist es seine Aufgabe auch als als Vater, ähm, möglichst viel Zeit da zu sein und das nicht, äh, äh, an dir hängen zu lassen mit dem Kind.
Mhm. Ja, also wir haben natürlich viele Freunde, die jetzt auch momentan, ähm, das ze ziemlich Gleiche durchmachen, und <chuckles> ich habe auch mit meinen Freundinnen natürlich wenn ich mit denen darüber spreche es gibt die haben auch ähnliche Probleme. Und, ähm, ja, ich wenn ich natürlich mit den ähm, mit den Freunden von meinem Mann darüber spreche, die haben manchmal fast, ähm, schon ähnliche Ansichten und es ist manchmal auch schwierig, ähm, das, äh, über über Ecken dann an ihn weiterzuleiten, weil, ähm, ja, seine Freunde auch fast ähnliche Probleme eigentlich haben. Und, ähm, meine Familie zum Beispiel ist nicht hier in der Nähe, und von daher ist es für mich auch manchmal schwierig, die Hilfe, ähm, zu erhalten. Ich habe halt nur meine Schwiegermutter hier und die hat natürlich auch noch andere Enkelkinder, um die sie sich oft kümmert, und dann wird das 'n bisschen schwierig manchmal von der Zeit her, also für uns.
Mhm. Spannend wäre es ja vielleicht auch, rauszufinden, n warum dein Mann da irgendwie vielleicht dem eher ausm Weg geht, quasi seine Verantwortung zu übernehmen und das, seine Hobbys einfach bis zum gewissen Al bis bis das Baby 'n gewisses Alter hat, ähm, einzuschränken. Ähm, also, hast du da schon mal geschaut vielleicht, was da bei ihm vielleicht liegt? Vielleicht ist da 'ne Angst, irgendwie dem Kind nicht gerecht zu werden, wenn er mit dem Kind Zeit verbringt oder nicht in Verbindung gehen zu können. Vielleicht ist da irgendwie weil das, äh, s Wut ist ja oft auch 'n Ausdruck, dass man sich hilflos fühlt oder irgendwo oft auch s vielleicht nicht gut genug m meint sich nicht gut genug zu sein und dann oft mit Wut reagiert vielleicht.
Mhm. Mhm. Ja, also, ich ähm, wie ich meinen Mann jetzt so 'n bisschen einschätze oder auch vorher, ähm, erlebt habe mit Kindern, ähm, er er er mei er macht das eigentlich sehr gut, aber ich habe oftmals das Gefühl, dass dass die älteren Kinder sind, also, sobald die dann natürlich, ähm, mit ihm, keine Ahnung, in den Park gehen können und vielleicht Fußball spielen oder oder zum Spielplatz gehen können oder solche Sachen, ähm, tun mit ihm, das, äh das kann er ganz gut. Ich glaube, er hat manchmal einfach, ähm weiß er nicht, was er mit dem Baby anfangen soll. Also, natürlich, man kann sich kurz mal auf die Couch setzen und und, äh, 'n bisschen mit dem Baby spielen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er einfach äh, ihm das 10 Minuten reicht ihm dann und dann gibt er das Baby quasi weiter: „Hier, Bitteschön, mach doch du, ähm, ja, das Füttern und so weiter und so fort,“ und, ähm, ich ich denke, er kann manchmal oft oder nichts mit dem Baby anfangen, ähm, im Vergleich jetzt zu 'nem zu 'nem älteren Kind.
Mhm. Das ist 'n spannender Punkt, weil, also, für mich ist 'n Kind ja quasi auch das ist ja Ausdruck eurer eures inneren Kindes, nur, also, in eurer beiden inneren Kinder und spiegelt ja auch quasi den Umgang damit. Also, du als Mutter, wie du mit dem Kind umgehst, spiegelt ja auch, wie du mit deinem eigenen vielleicht inneren Kind umgehst. Und das spiegelt ja auch, wie er vielleicht mit seinem eigenen inneren Kind umgeht. Und 'n Baby ist ja das ein also, das zarteste die zarteste Art, Mensch zu sein, die's gibt und die auch die verletzlichste. Und, ähm, so wie's klingt, kann ich mir vorstellen, dass er da einfach 'n großes Thema damit hat, wenn er quasi sich nicht ablenken kann mit Aktionen, wie dann im Park mit älteren Kindern zu spielen, sondern ist damit dann richtig konfrontiert, damit ähm, mit seiner eigenen Verletzlichkeit vielleicht auch und nichts machen zu können. Mit 'nem Baby kann man in dem Sinne nichts machen, man kann das nicht ablenken. Das ist noch ganz auf sich geworfen und damit ist man auch mit diesem Teil in sich verbunden, der ganz auf sich selber zurückgeworfen ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist definitiv ähm, also, ich habe das so noch gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen, aber also, ja, ich habe ich habe das schon gemerkt, dass er einfach, ähm, äh, manchmal nicht weiß, was er was er tun soll. Also, 5,, 10, 5 bis 10 Minuten, ähm, beschäftigt er das Baby und dann wird das quasi an mich weitergereicht. Und ja, aber ich ich weiß manchmal einfach gar nicht, wie ich ähm, wie ich ihm das so erklären kann oder oder was ich welche Ratschläge ich ihm vielleicht geben kann, dass er ja, sich mehr mit dem Baby beschäftigt. Vielleicht, ähm, spazieren gehen, aber das ist für ihn dann auch, ähm, vielleicht nicht, äh, gut genug. Oder ich sage nicht gut genug, also, mehr nicht Ablenkung genug wie jetzt, äh, beispielsweise das Fitnessstudio oder der Sport, den er für sich, ähm, eben macht.
Mhm. Also, es klingt, als würde er sich viel eben in Bewegung, äh, befinden und viel halt machen und tun und viel vielleicht auch am Funktionieren sein. Ähm, mein mein Gedanke ist: Wie wie seid ihr mit in Verbindung? Also, ähm
Ja.
Es ich glaube, es ist es geht da vielleicht jetzt gar nicht unbedingt direkt um Handlung im Sinne von wie's mit dem Baby in Kontakt wie er mit dem Baby in Kontakt ist vielleicht, sondern auch, ähm, um eure Verbindung im Sinne von, dass dass du ihm vielleicht, ähm, Aufmerksamkeit schenkst und, ähm, ihm das offen teilst, dass du das bei ihm siehst, ohne ihn vielleicht dafür zu verurteilen. Vielleicht ist es einfach noch 'n Schmerz, mit dem er nicht ganz umgehen kann, und auch 'ne Angst, mit diesem verletzlichen Teil in Kontakt zu kommen in ihm.
Mhm. Mhm. Ja, also, ich ich bin viellei oftmals vielleicht sehr energisch, muss ich sagen, weil ich dann einfach al diese Wut habe, ähm, wenn wenn er dann halt, äh, abends um 18:00 einfach aus'm Haus geht und ja, ich manchmal einfach ich k nicht mal zum Essen komme selber und ich glaube, ich bin dann einfach sehr wütend, wenn er wenn er nach Hause kommt. Und ja, vielleicht sollte ich das wirklich einfach mal in Ruhe ansprechen und, ähm und nicht, ähm, abends um um dann 19:00, wenn er dann nach Hause kommt. Also, ähm, das ist vielleicht definitiv, äh, eine gute Idee. Ähm, ja.
Mhm. Ja, und vielleicht einfach zu schauen, also, hm, wenn es gibt ja auch man manchmal Momente, wo dann eben vielleicht nicht irgend 'ne Spannung da ist und in den Momenten vielleicht sich dann zu begegnen und zu versuchen, den anderen zu verstehen und vielleicht trotz ist trotzdem vielleicht ist diese Wut trotzdem da, aber vielleicht hinter diese Wut zu schauen und sich nicht damit zu identifizieren, weil die Wut ist ja auch aus der eigenen Hilflosigkeit. Du bist ja besonders verbunden mit dem Kind, was ja hilflos ist, und dementsprechend verstärkt sich natürlich die Hilflosigkeit noch mal mehr.
Mhm. Ja. Das stimmt, ja. Doch. Ähm, ja, also, danke für die Ratschläge und, ähm, ich werde das auf jeden Fall mal in Ruhe ansprechen und denke, das wird sich dann schon lösen. Danke dir.
Dan danke dir auch fürs Teilen und für die Offenheit, das alles zu erzählen und dich mitzuteilen, ja.
Ja, danke. Mach's gut.
Ebenso.